Claro, sí. Tarde o temprano, va va a haber consecuencias de eso.
Entonces yo creo que muy difícil. Es que es muy difícil. Yo trato de evitarlo demasiado y trato de de alargarlo, como que mi día de de de lo que llaman el cheat meal, o el el mi día de de como que de de de, no dieta, por así decirlo, porque no es una dieta, eh, lo que pasa es que yo no me lo llevo a una dieta, yo hago yo hago tortas, yo eh, eh, bueno, pastel, ¿tú eres mexicana o eres de dónde eres tú?
¿De dónde? Ah, mexicana, exacto, porque nosotros decimos torta, y para ustedes, torta, creo que es un sándwich.
Soy Mexicana.
¿Verdad? <chuckles>
Bueno, depende, porque, ah, creo que ustedes le dicen torta a los pasteles, y también a los otras cosas. Porque el de nosotros sí.
Es como un sí. Nosotros le decimos torta a los pasteles. <chuckles>
Am, sí, porque para nosotros es pastel, o es y cuando es una torta, pues es como sí fuera un sándwich, pero con el pan así de cierto pan. Pues no siempre, a veces es un pan así, ovalado, como tipo bolillo, sí, eso es torta, lo demás es sándwich.
Y hamburguesa, ¿no? No siem Mira, yo <clears throat> yo probé yo probé, este, una torta de